Eh, son stati un po' i commenti positivi che ho sentito, perché, mhmm, in generale comunque io cerco sempre di non farmi troppe anticipazioni sui libri che voglio leggere, perché se no ormai, non ha neanche senso leggerlo, no. Eh, infatti, ormai se se sai già tutto, ci sono 600 pagine che non servono a niente, no. <giggles> E e quindi, mhmm, sono se seguendo un po' di consigli, ti dico, mi aveva quasi colpita, ehm uhm, diciamo spinto a provare quel libro il fatto che fosse una saga, e che fosse così lunga
Non vuoi spoiler. Beh, effettivamente. Mh.
e completa soprattutto, perché ormai ho deciso di non mettermi più a leggere delle saghe incomplete, perché troppa sofferenza arrivare alla fine del libro, e sapere che ne mancano ancora 2 e non sono ancora usciti.
E beh, effettivamente star lì ad aspettare eh, posso comprendere.
<giggles> No, no, no, è proprio traumatico, anche perché poi ho la memoria di un pesce rosso. Quindi se
Quindi, dovresti andare anche a rileggere, prima di partire col libro nuovo.
Esatto. Esattamente. No, no, ma mi ci so' ritrovata più volte. Alla cer a una certa ho detto: "Okay basta, se la saga non è finita mi spiace, mi piace l'autrice, o o l'autore, vorrei supportarlo, ma aspetto."
Mh-mh.
" Perché se no soffro io." <chuckles>
Hai fatto benissimo. Ascolta, ma
<chuckles> E quindi ti dico La lunghezza di questa saga, ho detto: "Perché, se è piaciuta così tanto ci deve essere una ragione."
ma per caso